Oke, kalau ak dari aku ya ini ada beberapa sih. Nah, untuk yang pertama, eee
Oke, apa tuh?
sudah kehilangan semangat kerja gitu ya. Jadi setiap hari kok rasanya ini salah satu tadi yang aku alami gitu ya, tapi aku belum nyampe ke tahap selanjutnya gitu. <chuckles> Jadi, yang pertama nih setiap hari tuh ngerasa kayak kerjaannya tuh copy-paste gitu. Terus, kerja kita tuh eee, tapi nggak ada lagi rasa excited untuk kerja kayak di awal-awal kita mulai kerja, gitu. Bahkan hal-hal kecil yang dulu kita nikmati kayak, eee, brainstorming bareng tim, atau ngelihat hasil kerja dipuji, gitu, sekarang tuh udah nggak ada rasanya, jadi, eee, kalau motivasi itu udah turun drastis dan, eee, masih ngerasa stuck terlalu lama bisa jadi itu waktunya untuk evaluasi, gitu.
Oh, ya. Oh, ya ya. Oke. Oh. Oh, betul betul, setuju setuju
Tuh, nah. Untuk yang selanjutnya itu, eee, enggak ada ruang untuk tumbuh, gitu. A kalau aku tadi kan masih ada nih, masih ada kesempatan untuk level up gitu ya. Heeh, nah kalau ini, eee, udah kasih performa terbaik tapi posisi tetap sama gitu, eee, enggak ada kesempatan belajar hal baru, bahkan ide yang kita <sucks teeth> eee, pernah dires eee, ide yang enggak pernah direspon gitu, kita ngasih ide tapi enggak pernah direspon, gitu. Nah, dalam jangka panjang
Nggak berkembang gitu ya, Kak, ya. Iya iya. Aduh, itu kan rasanya kayak ada yang capek juga ya Kak?
Iya, betul jadi, "Kok aku kayaknya udah kerja sepenuh hati, kok nggak direspon?" Gitu ya kan. Nah ih, betul jadi, eee, dalam jangka panjang ini itu bisa bikin, eee, kita kehilangan arah karir, gitu. Karena kan, inget ya, maksudnya, kerja bukan cuma soal gaji tapi juga growth gitu.
Heeh heeh. Kayak nggak dihargai gitu ya. Oh, iya, paham. Iya iya iya, setuju setuju, Kak, betul betul betul.
Nah. Iya, ada baki eh, untuk lingkungan kerja yang enggak sehat. Nah, ini kan banyak ya, kalau kita lihat nah contohnya tuh kayak, <tsk> eee, tiap hari, eee, drama gosip atau atasan yang toksik gitu ya kan, yang bikin kita tuh ngerasa cemas bahkan, eee, sebelum buka laptop aja tuh udah ngerasa cemas, gitu. Nah, kalau lingkungan kerjanya
Contohnya gimana tuh, Kak? Oh. Oh, Kakak, pernah tuh ngalamin hal kayak gitu?